Não, eu trabalho em casa, eu trabalho em casa, é.
Olha, então é é complicado porque você tá ali, né, na frente do computador vê que se chegou algo que não é do trabalho você acaba olhando, porque você não está no trabalho, né, não tem ninguém te vigiando.
É, e É então, é porque é um, é i i isso é um uma situação nova pra mim porque eu trabalhei a minha vida toda, com horário, com rotina, com ir ao escritório, e nos últimos tempos é que estou, né, com a com esse trabalho em casa então, é realmente é uma situação nova e que exige sim um um que você estabeleça uma rotina, porque é muito fácil.
É você. Uhum. Era o que eu ia falar, você tem que estabelecer uma rotina porque senão, você termina sobrecarregada porque ao mesmo tempo que você está trabalhando você também está fazendo outras coisas na tua casa, a eu estou certa não estou?
Então, e essa é uma coisa que eu também procuro separar, né, o horário que eu tenho para para as coisas da casa, e o horário que eu estou aqui no meu computador, ou que eu vou ficar lá no meu computador, sabe então, é eu separo bem os horários que eu vou fazer uma coisa e vou fazer outra pra não misturar, é, porque é mui e as pessoas dizem es eh, a coisa do tempo tem sido, al al alguns explicam até de maneira, ah, que a gente ac até acredita que hoje em dia o tempo ele é muito efêmero, ele passa muito rápido, né.
<laughs> Ah. Uhum. Ótimo, ótimo. Olhe então. Hum. Não é, o tempo é o mesmo, é a gente que faz muito mais coisa.
Então, a a e a gente É, pois é, pois é, e a, e então eu penso que é por isso, porque você tem tantas possibilidades e e aí a gente se perde nesse nessa, nessas possibilidades todas, e o segredo é focar, né. É
Uhum. Exatamente, olha se você agora vai morar naquela cidadezinha bem pequenininha do teu país sabe aquela assim que tem bem poucos habitantes, você vai ver como o tempo passa diferente ali. <chuckles>
Pois é.
<laughs> O tempo não passa.
É então, e pra mim então, hoje é mais claro como eu tenho que administrar esse tempo, porque eu já passei por problemas, assim, de perder mesmo, né, a minha rotina. É.
Não mas é, você, pelo que você tá contando você já sabe como te organizar, a hora do trabalho é a hora do trabalho, a hora de focar na casa é a hora de focar na casa, a hora que eu tenho pra eu ver o que está acontecendo as notícias, eu tenho essa meia hora na hora do meu café, você está indo por um bom caminho e isso está te ajudando a ficar, assim, mais tranquila?
É.